Mmm, Kak, aku mau cerita deh, Kak.
Boleh.
Eee, jadi aku tuh kan, eee, tiap hari ya, kayak misalnya soal pengeluaran uang itu, eee, agak-agak menjadi masalah gitu, Kak, dalam, eee, permasalahan rumah tangga aku, gitu kan. Hingga sampai akhirnya, eee, berulang-ulang gitu, Kak, pe eee, pertengkarannya gara-gara pengeluaran ini. Pengeluaran yang ada di rumah tangga itu lebih dari penghasilan aku. Jadi kebetulan aku kan punya usaha dengan suami aku dan aku tuh udah kayak, eee, mau mengpos-posin pengeluaran gitu kan dan ternyata ketika aku hitung-hitung pengeluaran tuh lebih-lebih dari penghasilan kita. Sehingga kadang-kadang mengambil modal yang ada di usaha kita dan itu sangat-sangat membuat, eee, aku tuh pusing gitu ya, Kak. Sampai akhirnya ketika kita berdiskusi soal ini, gitu kan, mungkin karena kitanya lagi sama-sama capek, jadinya, eee, berakhir dengan pertengkaran gitu, Kak. Jadi ketika membahas ini nggak pernah dengan kepala dingin dan ya kita sama-sama, eee, panas gitu, Kak, jadinya, eee, nggak bisa nyari solusi. Kira-kira harus gimana ya, Kak?
Oke. Oke. Oke. Oke. Oke, aku paham banget sih apa yang Kakak rasakan dan apa yang Kakak lewati, terutama masalah penge pengeluaran dalam ekonomi ya sehingga Kakak sering terjadi cekcok kecil antara Kakak dan seu suami Kakak, aku ngerti banget perasaan sedih itu. Nah, tapi kalau boleh tahu, Kak, eee, di dalam keuangan itu siapa sih yang biasanya mengatur atau membayar keperluan kebutuhan sehari-hari, apakah Kakak atau suami Kakak?
Mmm. Iya, betul. Jadi yang ngatur itu sebenarnya aku ya, Kak, yang membayar apa-apa juga aku. Tapi, eee, nggak nggak aku, apa ya namanya, enggak setau-tau aku gitu, Kak. Jadi itu biasanya aku diskusikan dulu sama suami aku gitu kan tentang, eee, "Nih, eee, aku pos-posin ini buat makan," misalnya. Kemudian, "Ini buat orang tua, ini buat sekolah," gitu kan. Jadi ketika aku, eee, meng apa, mengatur itu, itu pasti ada diskusi dulu dengan suami gitu kan. Dan kayak pembayaran-pembayaran juga diskusi sama suami, tapi ada hal-hal yang setelah aku jumlahin gitu kan, "Kok ini beda ya dengan pengeluaran yang aku, eee, apa namanya yang udah aku pos-posin," gitu kan. Kemudian kayaknya, eee, ada pengeluaran di luar yang, eee, aku nggak tau gitu, Kak. Sampai akhirnya ketika aku membicarakan itu dengan suami, mmm, itu kayak mungkin, eee, menghindari gitu ya suami aku tuh gitu kam. Padahal kalau misalnya jujur itu un eee, ke mana uangnya gitu kan, kita bisa bicarakan gitu. Itu, eee, bisa dikurangin gitu, Kak, kayak gitu sih. Nah, menurut Kakak nih, gimana ya caranya biar kita ketika ngobrolin soal ini biar dapat solusi tuh, eee, dengan apa ya namanya biar ada solusi kan harus dengan kepala dingin itu harus gimana ya, Kak?
Oke. Oke. Mmm. Oke. Oh, mmm. Oke, mmm. Oke, aku ngerti banget sih permasalahan Kakak ya, yang sulit untuk mengkomunikasikan antara Kakak dan suami Kakak terkait ekonomi dan pengeluaran yang tiba-tiba membengkak nih antara yang udah Kakak pos-pos, tapi tiba-tiba ada pengeluaran yang tidak terduga yang tidak Kakak tau sendiri gitu kan. Nah, sebelum aku mau memberikan saran ke Kakak ini, sebenarnya kapan kapan sih biasanya pertengkaran ini terjadi? Apakah, eee, di malam hari ataukah bebas waktunya, ataukah pertengkaran ini terjadi ketika di akhir bulan gitu, Kak?
Mmm, iya gitu. Iya. Iya, betul. Iya, biasanya terjadi ketika di akhir bulan. Jadi kan kalau misalnya di akhir bulan itu ya, Kak, aku suka kayak, eee, apa, kayak audit gitu ya kan. Audit tentang, eee, apa namanya, ini pengu eee, usaha kita pengeluarannya seperti apa, kemudian audit juga pengeluaran kita di rumah tangga, gitu kan. Nah, itu tuh, eee, biasanya ketika iya gitu, Kak, ketika malam hari ya, Kak, dan kita biasanya ngobrol, eee, kemudian, eee, s apa ya saling deep talk gitu kan, dan akhirnya, eee, ketika ngomongin tentang keuangan itu pasti ada yang namanya, eee, apa namanya, ada yang namanya pertengkaran gitu, Kak. Sampai aku tuh ngerasa kalau, eee, "Oh, ini tuh kayaknya kapan ya waktu yang tepat gitu untuk, eee, berbicara ini?" Karena kayaknya nggak ada waktu yang tepat gitu, Kak. Ketika siang kita capek gitu kan, ketika malam juga kita ngantuk gitu ya. Jadi, eee
Oke. Ya. Oke. Mhm. Oke. <clears throat>
apa ya, pemicunya mungkin ya itu ya, Kak, nggak ada lagi sih selain, eee, apa namanya, selain masalah-masalah yang tadi gitu, Kak. Aku kadang malah bicara, "Eee, gimana kalo misalnya kita, eee, kurangin aja dulu pengeluaran buat orang tua," gitu Kak, kan kita kan ma eee, juga ngasih ya ke orang tua masing-masing gitu, Kak.
Masalah. Oke, aku ngerti sih setelah Kakak jelasin semuanya. Kakak nih kesulitan nih untuk mengatur waktu ya sebenarnya, kapan sih bisa untuk mengkomunikasikan ini secara dalam ke suami gitu kan. Karena sehari-hari Kakak juga ce Kakak udah capek gitu ya, yang udah seharian udah capek kerja kemudian malamnya juga udah capek. Nah, eee, kira-kira, eee, kalau aku boleh, eee, boleh kasih saran, eee, Kakak setuju nggak?
Iya, betul betul. Mmm. Iya iya, gimana tuh, Kak? Aku butuh banget nih saran Kakak.
Oke, pertama ya saran dari aku terkait masalah waktu untuk berbicara ke suami itu memang, eee, kelihatannya padat banget ya waktu Kakak yang sehari-hari susah banget nyari lowongan lowongan waktunya. Nah, tapi bisa banget sih, eee, Kakak tuh coba untuk membicarakan ini ketika udah di malam hari. Karena memang, eee, dari cerita Kakak cuman di malam hari aja nih yang Kakak bisa. Nah, ketika dan diusahakan tuh, eee, keluarga semuanya atau Kakak sudah punya anak, anak Kakak udah ditiu ditidurin dulu tuh lebih awal agar bisa Kakak, eee, diskusi lebih dalam sama suami. Nah, kira-kira aku boleh nanya lagi nggak?
Mmm. Oh, ya betul betul. Hmm. Mmm, gimana tuh, Kak?
Kakak punya nggak sih tujuan, eee, untuk keuangan ini selain, eee, untuk mengat mengatur kebutuhan sehari-hari atau untuk nabung masa depan, ada lai ada yang lain lagi nggak sih seperti memberi orang tua suami atau orang tua Kakak gitu?
Mmm, iya, Kak. Tadi kan kita udah kayak mem apa ya namanya, ngasih jatah gitu kan ke orang tua, sehari, eee, apa namanya, per bulannya, gitu kan, untuk orang tua aku, orang tua dia sama, gitu kan. Tapi kadang-kadang nih ya, ada juga, eee, kita nabung sih, Kak, bener, nabung, tapi ada juga kali kayak misalnya adiknya suamiku tuh, eee, minta di tengah bulan misalnya untuk keperluan, eee, kalau menurut aku sih yang nggak perlu ya, Kak, kayak misalnya dia minta untuk gadget, gitu kan, mem apa, pengen gadget baru, gitu kan, kayak gitu sih, Kak. Kadang-kadang itu yang kayak mengganjal, gitu, Kak, di hati aku dan susah buat menjelaskannya, karena itu kan sangat-sangat sensitif, gitu, Kak. Kalau tujuan yang lain sih, ya mungkin nabung ya, tapi kalau nabung sih sebenarnya itu ke, eee, aman ya, Kak, aku udah, eee, me apa namanya, udah menyiapkan tabungan aku sama suami itu, eee, bener-bener ini nggak boleh dibawa, gitu kan. Dana darurat juga ada, cuman kalau mungkin pengeluaran yang tadi, ya Kak, kayak yang dia tidak jujur, gitu kan, mungkin kalau misalnya dia bicara sejujurnya mungkin bisa didiskusikan, kayak gitu, ya, Kak. Gimana ya, Kak, caranya biar dia tuh tidak tersinggung, gitu, Kak, ketika aku ngobrol soal keluarganya, gitu, Kak?
Oke. Mmm. Oke. Mhm. Oke. Oke, aku ngerti banget, sih, yang namanya, eee, pertengkaran seperti ini hal yang wajar, Kak. Karena di dalam rumah tangga, pasti ada tuh, yang seperti ini, aku ngerti banget dan mewajari banget. Nah, kalau boleh aku kasih saran, eee, itu yang paling penting sebenarnya Kakak bisa mengkomunikasikan sih ke suami. Nah, saran aku yang tadi, Kakak bisa bicara, eee, bicarakan ini di waktu ketika anak-anak sudah pada tidur atau mungkin, eee, di saat jam siang, itu kan istirahat siang, Kakak boleh tuh untuk ngajak suami, mau kayak makan siang bersama sekalian Kakak bisa deep talk di situ. Nah, yang paling penting aku sarankan, eee, di waktu-waktunya itu ya, enggak terlalu capek ya, pada hari itu, misalkan memang lagi banyak kerjaan atau apa, mungkin di-pending dulu untuk, eee, di hari berikutnya gitu, Kak. Kira-kira saran ini relate nggak, Kak?
Iya, mhm. Iya. Eee. Iya, sih, ya, aku nggak nggak kepikiran ya, Kak, misalnya kita sambil, apa namanya, sambil menghabiskan waktu berdua, gitu ya. Mungkin kayak di tempat kopi atau kita lagi makan bareng di luar, mungkin suasananya akan lebih, eee, dingin, gitu ya, Kak, kalau misalnya kita, eee, apa namanya, menyelingkan obrolan-obrolan itu di waktu kita senang-senang ya, Kak. Aku nggak kepikiran, deh.
Bener. Bener, Kak, dan aku kalau boleh aku mau ngasih saran lagi. Ini, mmm, terkait pembicaraan seperti ini, mungkin yang tadi Kakak bilang agak, eee, sensitif ya, karena tadi Kakak bilang mau membicarakan, eee, masalah keluarganya atau orang tuanya, nah, ini bisa dibicarakan lagi, Kakak jujur aja ke suami coba untuk membicarakan ini, kalau kebutuhan keluarga ini sedang lagi banyak-banyaknya. Nah, diusahakan memenuhi dulu, kit eee, sama-sama memenuhi kebutuhan keluarga dulu, kalau memang ada lebih boleh banget sih, Kakak untuk menyisihkan sedikit gitu, ke keluarga Kakak atau keluarga suami. Nah, saran aku seperti itu. Kira-kira dari saran aku itu relate dan bisa, eee, berguna nggak untuk Kakak?
Mhm, ya, mmm? Mmm. Iya sih, bener bener bener. Iya, sih, bener ya, Kak, aku nggak kepikiran banget nih, Kak, ada, apa ya namanya, pikiran kayak tadi gitu ya, Kak. Tapi, Kak, kalau misalnya nih, suami aku tetap marah, gitu, Kak, apa sih yang harus aku lakukan, gitu, Kak, ketika ngobrol soal pengeluaran ini, Kak?
Mmm. Mmm, saran dari aku, uh, kalau untuk seperti itu ya, misalnya suami lagi marah nih, nah, mungkin memang hatinya atau mood-nya pada hari itu kurang berkesan ya, atau kurang tepat, gitu ya. Nah, Kakak lebih baik nggak usah dicampurin dul dulu sih, karena ketika ikutan marah, khawatirnya malah konfliknya berkepanjangan, gitu, Kak. Jadi kalau misalnya marah, ya udah, di-skip dulu, mungkin bisa dibicarakan di lain waktu, entah suam habis suami istirahat. Nah, saat dia bangun tidur, atau Kakak sambil, eee, menyediakan makanan untuk suami. Seperti itu, Kak.
Mmm, betul betul betul. Iya, sih, bener, ya, Kak. Aku nggak kepikiran banget. Eee, makasih banget ya, Kak, aku jadi lebih baik nih, Kak, eee, perasaannya setelah ngobrol sama Kakak. Nanti aku coba deh saran-saran Kakak buat aku, eee, obrolin ya, Kak, ke suami. Makasih banget, nanti kalau misalnya aku ada cerita lagi boleh ya, Kak, cerita ke Kakak.
Boleh banget, aku senang bisa membantu Kakak dan semoga saran-saran aku bisa berguna untuk Kakak, sampai jumpa, Kak.